Então, durante o meu dia, né, eu depois que eu vou, que depois que eu volto da aula, né, eu vou, almoço, e aí depois, eu estudo ou faço algumas coisas de casa, também, né, hã, e eu normalmente, tento terminar todas as minhas atividades, até a hora da janta. E eu costumo jantar, em torno de umas 20:30h, 21h.
Sei. Sei. Hum. Que também, é uma coisa, pra se observar, né, porque, você se alimenta tarde, né, e e tem o tempo da tua digestão, a tua digestão está começando a iniciar no período que o teu corpo está pedindo pra descansar, né, então, esse é uma outra observação aí, mas vamos lá, vamos lá e e, também, entendendo mais um pouquinho, eh, você fala da tua energia, assim, você s eh, fica com baixa energia, por exemplo, depois do almoço, ou de manhã, você já acorda cansada, ou oito horas da noite você está com sono, mas resiste dormir pra cama, me conta, como é isso.
Hum. É verdade. Hum, sim. Uhum. Sim. Então, é meio que um combo, dessas sensações, digamos. <chuckles> Juro porque, assim, eu de manhã, justamente por eu não ter, tantas horas de sono, eu quando, eu acordo de manhã, e o alarme toca, eu tenho aquela sensação, de tipo, assim, "Ai, eu poderia dormir, tanto mais tempo." <chuckles>
<laughs> Quero jogar ele longe. <laughs> Ai.
Tipo, assim, "Poxa, agora não, deixa eu dormir mais," sabe?
É, é se se o teu corpo está porque, na verdade é o teu corpo, falando isso, né, o teu corpo está falando ali, "Olha, eu preciso descansar mais, e você não me deu esse tempo," né, ele está está está sendo um alerta. E aí, e depois?
Sim. É verdade. Sim, não, é verdade. E aí depois, eu sinto, que aí eu vou pra aula, e aí, quando eu estou lá na aula, eh, muitas vezes, se por exemplo, não é aquela aula muito dinâmica, sabe, que o professor, fica mais parado, ou mais lendo os slides, o sono aos poucos ele vai vindo.
Hum. Sei.